สวัสดีค่ะคุณหมวก วันนี้เป็นไงบ้างคะทางนั้น?
ค่ะ วันนี้ก็ เอ่อ พักผ่อนอยู่บ้านค่ะ แล้วก็แบบ เพิ่งแบบตื่น เพิ่งมาทำงาน อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แล้วทางคุณบ้านล่ะคะ?
อา ค่ะ อ๋อ ดีจังเลย จะได้พักนิดหน่อยใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ
ทางบ้าน ทางบ้านวันนี้ก็ ใช่ค่ะ อเมริกาตอนนี้ประมาณ 13:00 แล้วค่ะ กำลังจะเป็นข้าวเที่ยงเนาะ แล้วก็เมื่อวานวันเกิดสามี อา ก็เลยเหมือนว่า หยุดพักการทำงานไปแป๊บหนึ่ง หยุดพักใจแล้วก็ไปอยู่กับสามีเนาะ ไป เอ่อ ใช้เวลากับสามีกับลูก อะไรเงี้ยค่ะ
คุณบ้านสบายดีใช่ไหมคะ? อา ดีค่ะ อืม อ๋อ ดีค่ะ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
อา ค่ะ แล้ว ค่ะ
แล้วคุณ คุณบ้านเคยทำงานแล้วแบบว่า เออ บางครั้งรู้สึกเหนื่อยหรือท้อ อะไรงี้บ้างไหมคะ?
ก็เคยนะคะ อ่า สมัยที่ยังเป็นทำงานเนาะ เพราะตอนนี้เป็นแม่บ้านน่ะค่ะ เออ ก็ตอนที่ทำงานอยู่ที่ประเทศไทยก็ประมาณ 8 ปี แล้วก็ทำอยู่ที่อเมริกาประมาณแบบ 4 ปี อะไรเงี้ยค่ะ เอ่อ ก็ ก็มีท้อบ้างค่ะ เพราะว่าบางทีอะมัน ทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานบางทีเนาะ เพื่อนร่วมงานก็ทำให้ ทำให้งานมัน แทนที่เราทำดี ๆ มันรู้สึกแบบหม่นไปเลยอะ แบบบางวันก็แบบทะเลาะอะไรกันก็ไม่รู้ drama อะไรกันก็ไม่รู้ แล้วก็เหมือนไม่คุยกันในที่ทำงาน อะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ ต้องไปอยากเจอ ไรเงี้ย เออ แล้วเรารู้สึกว่า <tsk> "วันนี้ฉันไม่อยากไปเจอจังเลย" อะไรเงี้ย อ งานไม่ได้มีปัญหานะ ไม่อยากเจอคน เออ เราแบบเนี่ยมันทำไม่ได้ไง เราก็ต้อง เออ ก็ต้องทำเงิน หางานหาเงินไป อย่างเงี้ยค่ะ ก็ต้องสู้กันต่อไป คุณหมวกมีไหมคะแบบนี้ ท้อ ๆ?
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือ โอ้โฮ! ค่ะ อ้าว ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา เข้าใจเลยค่ะ ค่ะ อืม ถูกต้อง ค่ะ ก็ ก็มีค่ะ ก็แบบว่า จะเป็นท้อเรื่องแบบงานที่แบบว่า ยืนเยอะ อะไรเงี้ยค่ะ เป็นงานแบบยืนทำในห้าง ใช่ค่ะ งาน ที่เคยทำ ค่ะ ก็ รู้สึกว่า มันแบบยืนเยอะเกินไป แล้วก็มีแบบว่า
ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ๆ อ๋อ
ท้อเรื่องคนด้วย ใช่ค่ะ อาจจะแบบว่าเพื่อนร่วมงาน บางคนก็อาจจะดี บางคนก็ไม่ดี บางครั้งก็แบบว่า ใช่ค่ะ ก็แบบว่าเป็น เป็น กลุ่มเป็นแก๊ง อะไรเงี้ยค่ะ แบบว่าเมาท์มอย ก็รู้สึกว่า ใช่ ก็เห็นใจ เห็นใจอยู่นะคะ
ค่ะ ค่ะ เออ เห็นใจ เออ เราเห็นใจคุณนะ เพราะว่าการ การยืนทำงานเนี่ยเป็นอะไรที่ มันเป็นอะไรที่ มันเหนื่อยอะ เออ เท้าก็ปวด ใช่ไหมคะ คือแบบมานั่งก็ไม่ได้ เป็น เป็นเหมือนกฎหมัด กฎใช่ไหมว่าคุณนั่งไม่ได้?
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อา ถูกต้อง อา ใช่ ๆ เพราะว่าต้องยืนตลอด ใช่ค่ะ แล้วที่ทำงานก็แบบเหมือนแบ่งกลุ่มแบ่งอะไรที่แบบว่า คือแรก ๆ เราเข้าไปเราก็ยังไม่รู้นะคะ หลัง ๆ ก็ เริ่มรู้ว่าแบบ อ๋อ เขาแบบไม่ชอบ manager อะไรเงี้ยค่ะ แล้วเขาก็จะแบบรวมกลุ่มกันแบบบ่างปิ๊ก แบ่งเป็น 2 ฝั่ง อะไรเงี้ยค่ะ ใช่ เพราะว่าแบบ เหมือน manager แบบเพิ่งเข้ามาใหม่ แล้วแบบทำงานไม่ค่อยเป็น อย่างเงี้ยค่ะ
โอ้โฮ! อา ค่ะ ค่ะ เมาท์ ๆ อา อ๋อ แล้วพวกนี้เขาอยู่กันมาก่อนหน้านี้แล้ว แล้วจะมีคนพวกที่มาอยู่ก่อน แล้วก็พวกที่มาใหม่ แล้วก็จะทะเลาะกัน ใช่ไหม แล้วเราก็คนใหม่เหมือนกัน เราก็งง ๆ
ใช่ อา ถูกต้อง อา ใช่ ใช่ค่ะ เหมือนแบบบอกว่า ค่ะ แล้วก็คนใหม่ ใช่ค่ะ แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ อ้อ ตอนแรกเห็นเขาเมาท์ ๆ อะไรกัน ก็ อ๋อ รู้แล้ว ก็คือเขาจะเมาท์แบบ manager อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ใช่ เหมือน manager เข้ามาใหม่เลย manager ก็พอรู้บ้างนะคะว่า แบบเหมือนคนในทีมไม่ค่อยชอบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ประมาณว่าแบบ
ค่ะ ค่ะ อ๋อ แล้ว manager รู้ไหมคะเนี่ย? ค่ะ อา
บางครั้งมีประชุมกัน manager ก็จะแบบไม่พูด ก็พี่ที่เขาแบบทำงานมา 2 ปี เขาจะบอกว่า เออ แบบมีอะไร บรีฟ ไหมแบบว่า เออ แบบเอาที่ต้องรู้ อะไรเงี้ยค่ะ คือ manager เพิ่งเข้ามาอะค่ะแบบ คือเขาตอนแรกเขาทำแบบเป็นบริษัทอื่น อย่างเงี้ยค่ะ เข้ามาก็เป็น manager ที่นี่เลย ใช่ค่ะ แต่ว่าเขายังแบบไม่รู้ระบบอะไร ใช่ เพราะว่าเขาทำมา 2 ปี เขารู้ระบบแล้วอะไรแล้ว เขาต้องแบบมาช่วย อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ทั้ง ๆ ที่เขาไม่ได้เป็น manager ค่ะ
ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ คนก็เลยเหมือนกับจะเหม็นหน้ากัน เอ่อ เออ เขาเหมือนว่า แหม อยู่ ๆ ก็มาเป็น อา ใช่ไหม ค่ะ ค่ะ เออ อันนี้จริง ๆ เป็นระบบของคนไทยนะ ที่มีปัญหาเรื่องเนี้ยกันเยอะมากค่ะ ไม่รู้ว่าคุณทำงานต่างประเทศไหม? แต่ว่าระบบต่างประเทศมันจะไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ ที่แบบใครมาก่อนใครมาหลัง อะไรอย่างเงี้ย เออ เพราะว่าเอาจริง ๆ นะ ทุกคนมา ทุกคัน มี มีวันที่มาก่อนนะ ทุกคนก็มีวันที่มาอยู่นานแล้วใช่ไหม คือคุณไม่ใช่คนมาคนแรก คุณก็เคยเป็นคนที่ มา มาใหม่อะ เออ เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ มี มีใครดูถูกใครอะไรมาก จะไม่เหมือนที่ไทยที่แบบเธอต้อง เธอต้องดีกว่าฉันสิ เพราะฉันมาก่อนฉันรู้มากกว่า อะไรอย่างนี้ เออ
อ่า อืม ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ไม่ แต่ manager เขาก็แบบ ฟิล ฟีลประมาณว่า เขาก็ ไม่ค่อยเปิดใจด้วยค่ะ เพราะว่าเขาก็เหมือน งานมันเป็นงาน BA อย่างงี้ ใช่ไหมคะ manager เขาก็จะเมาท์ประมาณว่าแบบ อืม ฉันมาจากเคาน์เตอร์แบรนด์ อะไรเงี้ย ประมาณนั้น ก็ ก็จะยิ่งทำให้
ค่ะ <chuckles> ค่ะ อ๋อ อา ก็เหมือนดูถูกไปนิดหนึ่งนะ
ใช่ แบบว่ามาทำงานแบบว่า แบรนด์ แบรนด์ที่มันแบบว่าไม่ ไม่ใช่เคาน์เตอร์แบรนด์น่ะค่ะ เขาก็จะ เขาก็จะแบบว่า เหมือนไม่ค่อยเปิดใจตรงเนี้ยค่ะว่า แบบ เออ เขา มา มาแบบจากแบรนด์ที่สูงกว่า อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ใช่ แล้วเขาก็ ประมาณนั้น
อืม ค่ะ ต่ะ โอ้! มันก็ทำให้คนเหม็นหน้าไม่ชอบได้นะเอาจริง พูดตรงแบบเนี้ย มันก็เหมือนเหยียดอะ
ใช่ ๆ ถูกต้อง ใช่ค่ะ ก็ เขาก็อาจจะทำกันไม่นานน่ะค่ะ ก็รู้สึกว่าตรงนี้มันก็เป็นเหมือนแบบว่า เป็นเหมือนแบบว่าจุดที่ทำให้เรารู้สึกแบบบางครั้งก็อึดอัดนะคะ
อืม อืม อึดอัดแล้วก็ท้อด้วยนะ เวลาจะไปทำงานใช่ไหมคะ?
ใช่ เพราะเราก็ต้องแบบ ค่ะ ใช่ แล้วก็แบบเป็นเด็กที่เข้าไปใหม่นะคะ แล้วก็ต้องคุยแบบ คุยทั้ง 2 ฝ่ายค่ะ ก็แรก ๆ ก็ยังไม่รู้ว่าเขาแบบไม่ถูกกันเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เราก็ทำไม่นานค่ะ เพราะว่าพองานยืนงาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทำไปทำมาตอนแรกเราก็ อืม น่าจะไหว ก็พอทำไปก็ไม่ไหวค่ะ ก็ทำได้แค่อาทิตย์กว่า ใช่ค่ะ
อืม อา ค่ะ อืม โอ้โฮ! อาทิตย์กว่าเลย ไม่ถึง ด ไม่ถึงเดือนด้วย
ใช่ เพราะว่ารู้สึกมัน
อ้อ
มัน มันมีปัญหาสุขภาพเยอะค่ะแบบว่าขาบ้าง หลังบ้าง อะไรอย่างเงี้ย มัน มันร้าวไปหมดเลยค่ะ
ค่ะ จริง ๆ น่ะ BA นี่คือการแบบแต่งหน้าไหมคะ หรือว่าขายแต่เครื่องสำอาง มีแต่งหน้าไหม?
ค่ะ
แต่งให้คนที่เขามาทำด้วยใช่ไหมคะ?
อา ก็คือจะไม่ใช่เป็นแบรนด์ขนาดนั้นน่ะค่ะ อาจจะเป็นแบบตาม ตามแบบพวก Watsons หรือ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าไม่ใช่ร้าน Watsons นะคะ ใช่ คล้าย ๆ ประมาณนั้น ค่ะ ก็ต้องยืนแล้วก็เชียร์
อ๋อ ตามร้าน อา ค่ะ อ๋อ โอ้โฮ เออ แล้วก็ไม่ได้งาน ไม่ได้งานที่แบบเรารักใช่ไหมคะ ถ้างานเรารัก เออ เออ ได้แต่งหน้าหรืออะไร คือมันยังมีความสุขได้ อะไรอย่างเงี้ย แต่แบบการที่แบบเจอคุณลูกค้าเฉย ๆ มันก็
ค่ะ ค่ะ จริง ๆ แบบ ค่ะ อา จริง ๆ เคาน์เตอร์แบรนด์น่ะ คือเขายังมีนั่งได้อะค่ะแบบบางแบรนด์ ใช่ค่ะ แต่อันนี้คือยืนตลอด ก็รู้สึกเหนื่อย แล้วก็รู้สึกว่า
อา อ๋อ ค่ะ นั่นเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์น่ะ ค่ะ
ใช่ แล้วก็รู้สึกว่าแบบบางครั้งมัน มันมีงานอะไรที่มันแบบว่าเหนื่อยน้อยกว่า แล้วมันได้เงินน้อยกว่า เอ๊ย! เยอะกว่าค่ะ <chuckles> ก็เลยแบบว่าเหมือน เออ เราก็ทำงานอื่นดีกว่า ทำ freelance หรือ อะไรอย่างงี้ ดีกว่าน่าจะ ไม่เหนื่อยเท่า แล้วก็มีเวลาเยอะอะค่ะ เพราะว่าไม่งั้นถ้าทำงานประจำนี่ไปกลับก็ 2 ชั่วโมง ประมาณ 2 ชั่วโมงแล้วค่ะ แล้วต้องทำงานอีก 8
เออ ใช่ ค่ะ
ใช่ แปดแปด ชั่วโมง 9 ชั่วโมง ใช่ แบบมีพักกลางวัน อะไรอย่างนี้ ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยมีเวลาทำอะไรแล้วค่ะหลังจากนั้น
โอ้โฮ ก็ 10 ชั่วโมงนะ อา อืม ไหนจะเดินทางอีก อา ค่ะ
ใช่ค่ะ ค่ารถก็แพงด้วยค่ะ บีทีเอสบ้านเรานะคะ ไม่ ไม่ใช่ถูก ๆ นะคะ ค่ะ
อืม อา ใช่ ๆ อ๋อ คุณไปทำงานในเมืองด้วยไง อือ ก็ต้องค่ารถ ค่าลา ใช่ไหมคะ นี่ก็มีอีกอย่างหนึ่งนะที่เราท้อแท้ การเดินทางเนี่ย มันทำให้เรารู้สึกแบบอยากทำงานเป็น Work from home อะ เพราะว่า เอ่อ ตอนที่อยู่ไทยคือเหนื่อยมากค่ะ เราอะต้องตื่นตั้งแต่ 6 โมงเช้าค่ะ เพื่อให้ไปทำงานให้ได้ทัน 9 โมง 3 ชั่วโมงค่ะ เราอยู่ในกรุงเทพเหมือนกันด้วยนะ แต่ว่าบ้านเราอะอยู่ชานเมืองค่ะ เออ แล้วก็ต้องไปทำงานในถนนวิทยุตรง เอ่อ พวกกลาง ๆ เมืองเลย อย่างเงี้ยค่ะ แล้วทีเนี้ย มันต้องนั่งหลายต่อเนาะ ไม่ค่ะ คือต่อ ต่อรถ เพราะว่าเราอะ เราอะให้ความคิดว่าการที่ได้ เราได้นั่งรถอะเราได้หลับ เราจะได้หลับบนรถ ใช่ ถ้าสมมุติคุณขับรถไม่ได้หลับใง ใช่ แล้วรถติดมากเลยค่ะ เออ มีนบุรีเนี่ยพันติดมาก เออ มี อยู่มีนบุรีไปทำงานที่ถนนอโศกอะ อือ สุด ๆ เลยค่ะ ใช่ แล้วมันก็ เราก็ต่อตั้งแต่แบบสองแถวรถตู้ไปลงอนุสาวรีย์ ขึ้นต่อไป เอ่อ รถไฟ ไปลงแล้วไม่ต่อรถมอเตอร์ไซค์เข้าที่ทำงาน เข้าบริษัท อย่างเงี้ย คือ คือมันเหนื่อยมาก ใช่ เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากกลับไปประเทศไทยเพื่อไปทำสิ่งนี้อีก
ใช่ค่ะ ถูกต้อง ถูกต้องค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ โอ้โฮ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ขับรถไปเหรอคะ? อ๋อ ค่ะ อา ใช่ ๆ ก็หลับบนบีทีเอส อะไรอย่างงี้ เลยเหมือนกัน ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ใช่ กรุงเทพนะคะ ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ
เออ แล้วพอ แล้ว แล้ว แล้วพอได้แต่งงาน อะไรเงี้ยค่ะ เอ่อ ทุกคนก็พูดว่า "หนีไป หนีไป อย่ากลับมา" อะไรอย่างเงี้ย เออ เพื่อนทุกคนน่ะพูดเหมือนกันหมดเลย "หนีไป อย่ากลับมา" คือแบบ มันไม่ดี อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเราไม่รู้ว่า ตอนนี้มีนบุรีเขามีแบบอะไรนะ รถไฟฟ้าแล้วไหมที่มันจะผ่านใช่ไหมคะ เออ หลักสี่ ไอ้รามอินทรา อา
อา ค่ะ <laughs> ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ น่าจะมี ค่ะ ใช่ ก็มี อาจจะเป็นสายสีชมพูไหมคะตอนนี้ ไม่มั่นใจเหมือนกัน ค่ะ
อืม น่าจะใช่อะค่ะ แต่ตอนที่เราอยู่ไทยมันไม่มีเลย มันรถอย่างเดียวเลย อะไรอย่างเงี้ย เออ แต่
อา ใช่ ๆ เขาเพิ่งแบบว่าสร้างอะไรเพิ่ม ค่ะ แล้วก็
ค่ะ ไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือยังอะคะ?
เปิด เปิดนะคะ สายสีชมพู ใช่ค่ะ เปิด เปิดเต็มแล้วค่ะ แล้วก็สายสีเหลือง ของ
เปิดเหรอคะ? อา ใช่ ๆ เราว่าเนี่ย การเดินทางเนี่ย ก็ทำให้เราท้อแท้เหมือนกัน
อา ใช่ค่ะ เห็นด้วยเลย แล้วแบบ อย่าง อย่างตอนสมัยก่อน ก็จะลำบากนิดหนึ่งแบบว่าบีทีเอส มันก็จะเปิดน้อยกว่าเนี้ยค่ะ ใช่ ก็แบบเปิดแค่เส้นหลัก ๆ ใช่ไหมคะ?
อืม ค่ะ ใช่ ใช่ แล้วคุณก็ต้องนั่งรถไป เพื่อจะไปเจอบีทีเอส แล้วก็ต้องนั่งไปจตุจักร ใช่ไหม หรือไม่ก็ไปอนุสาวรีย์ เพื่อจะไปเจอบีทีเอส ไอ้ตรงช่วงที่นั่งไปเนี่ยแหละ หลักสี่เนี่ยแหละ ที่สุด ที่สุด ติดสุด ๆ ใช่ไหมคะ อืม อ นั่นแหละ โอ้โฮ กว่าจะผ่านมาได้ ใช่ คุณเคยไหมคะที่แบบรถติดมาก ๆ ต้องนั่งรถ ร เราออกมานั่งมอเตอร์ไซค์แทนน่ะ กลัวไม่ทันน่ะ?
อา ใช่ ๆ อา ค่ะ ถูกต้อง ค่ะ อืม อา ค่ะ อ๋อ มี มีนะคะ ก็แบบว่าบางครั้งเคยแบบ คือจะเป็นช่วงสอบอะค่ะ ใช่ แล้วคือตอนนั้นยังเรียนอยู่ค่ะ ก็คือแบบเหมือนรู้สึกว่า อาจจะไปบีทีเอสไม่ทัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือ เออ หมายถึงว่า ต้อง ต้องนั่งจากบ้านไปบีทีเอส ใช่ไหมคะ ก็เลยแบบว่า แม่ แม่ก็เลยบอกว่า จ่ายค่ามอเตอร์ไซค์แบบ แบบซิ่งไปบีทีเอสเลย อะไรเงี้ย มีค่ะ แต่ว่าช่วงทำงานยัง ยังไม่เคยแบบว่าซิ่งไปบีทีเอสอะค่ะ เพราะว่ามันก็ ก็ ก็แพง ขึ้นมา นิดหนึ่งน่ะค่ะ แบบว่าปกติแบบ เอ่อ ก็อาจจะแบบแม่ไปส่ง อย่างเงี้ยค่ะ ตอนเช้าไปบิ เพราะว่ามันก็ มันก็เร็วกว่าแบบเลี่ยงรถ เลี่ยงรถ หรืออะไรเงี้ยค่ะ ใช่
อ๋อ ค่ะ ค่ะ อือ อืม อา ค่ะ ใช่ ๆ เราเคยนะไป ไปทำงานสาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ไม่ทันแล้วเหมือนวันนั้นตื่นสาย อะไรเงี้ย แล้วรู้เลยว่า ถ้าตื่นสายไป ครึ่งชั่วโมง อะ มันไม่ทันแล้วเพราะรถมันจะติดมาก อย่างเงี้ยค่ะ เออ แล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ นั่งจากน่ะ มีนบุรีอะ แล้วก็ไปลงที่ เอ่อ จตุจักร เงี้ยค่ะ 100- 100 บาท
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ๋อ โอ้ ค่ะ อ๋อ ร้อยหนึ่ง แล้วก็นั่งไปต่อบีทีเอสอีกใช่ไหมคะ?
เราก็คิดในใจว่า โอ้โฮ ใช่ แล้วก็ต้องนั่งรถต่อ ใช่ค่ะ ใช่ คือแบบมันทำให้มัน มันแพงมาก แล้วเราก็ต้องรับผิดชอบเราเนาะ เราก็ต้องไปทำงานให้มันตรงเวลา เออ แต่แบบ <tsk> กลายเป็นแบบเสีย เสียน้อยเสียมาก เสียยากเสียง่าย เสียไปหมด เออ
อา ค่ะ อา ใช่ ถูกต้องค่ะ <chuckles> ค่ะ อาจจะไม่ ทำงานแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มค่ารถนะคะ บางครั้ง หักนู่นหักนี่ ค่ะ
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ แล้วสำหรับงานล่ะคะ คุณหมวกมีไหมที่แบบว่างานที่เพื่อนร่วมงานขอความช่วยเหลือ หรือว่างานมันโหลด หรืออะไรอย่างเงี้ย มีไหมคะ?
ค่ะ อือ ค่ะ เอ่อ ตรงนี้ไม่มีเลยค่ะ ก็คืออาจจะเป็นแบบ ส่วนใหญ่ ก็คือจะเป็นงานตัวเองอะค่ะที่ต้องแบบรับผิดชอบ ใช่ค่ะ เพราะว่าแบบเหมือนงานที่ทำก็อาจจะ
ค่ะ
คือเราเข้าไปใหม่ไง ใช่ไหมคะ เราก็ยังไม่ แบบว่าอาจจะช่วยแบบเพื่อนร่วมงานอะไรได้ไม่เยอะ ก็อาจจะทำตามที่เขาแบบสั่งแบบว่า เออ ทำนู่นทำนี่ แต่มันก็คือแบบเราก็ต้องช่วย ๆ กันอะค่ะเป็นแบบทีมเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ก็เลย ก็เลยอาจจะแบบว่ายังไม่มีแบบที่เราต้องมาดูแลของ หน้าที่ของเพื่อนอะไรขนาดนั้นอะค่ะ ใช่
อ๋อ อืม ค่ะ อ๋อ ของเรานี่มีบ้าง เพราะว่า เอ่อ เอ่อ แบบว่าช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเรารู้สึกว่า เอ่อ คือเรา เอ่อ เหมือนแบบ เอ่อ Description ของงานเราอะมันทำแค่นี้ สมมุติเราทำแค่ Research target อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ ทำอยู่ แต่ทีนี้เพื่อนร่วมงานน่ะเขาทำอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่งานที่เราทำมา แล้วเขาก็บอกว่า "ช่วยหน่อย ช่วย ช่วยทำเรื่องนี้หน่อย" อะไรเงี้ยค่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเงินเนาะ เราก็เลยอะได้มาช่วยทำเรื่องตัวเงิน อะไรอย่างนี้อะค่ะ ซึ่งมันก็โอเวอร์ไทม์กับเราไง เราก็แทนที่เราจะได้กลับบ้าน เออ เราก็ไม่ได้กลับแล้ว ต้องมานั่งคิดเลขกับเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งมันจะไม่ช่วยไม่ได้อะ
ค่ะ ยังไงคะ? ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือ แต่เราได้ ได้แบบ ได้เงินเพิ่มไหมคะโอทีตรงนี้ค่ะ?
ไม่ใช่ ไม่ได้ ไม่ได้เลยค่ะ มันไม่ใช่เรา ใช่ แล้วเรา แล้วเราก็ <tsk> น้ำใจอะ เรารู้สึกว่า เนาะ เพื่อนเขานั่งข้าง ๆ เราแล้วเขา เอ่อ ทำไม่ทัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็อยากให้เรามาช่วย อะไรเงี้ย เราก็โอเคช่วย แต่เราไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ แล้วมันเยอะมาก แล้วก็ตัวเลขเยอะมาก ทำหลายชั่วโมงค่ะ วันนั้นจำได้ว่ากลับเกือบแบบ สามสี่ ทุ่มอะ ปกติกลับ 5-6 โมงเย็นน่ะ เออ แล้วก็ ไม่ได้ ถือว่าคือมันต้องทำ เพราะว่าคุณยังต้องนั่งข้างเขาคุณยังต้องเห็นหน้าแล้วคุยกับเขา คุณจะพูดว่า อ่า ฉันไม่ช่วยไม่อยากทำไม่ช่วย ไม่ได้ไง เออ บางทีมัน ใช่ไหมคะ แล้วก็ เอ่อ แล้วก็มีอีกอย่าง อือ <chuckles> เป็นบางครั้งค่ะ เพราะว่าเรารู้สึกว่า มิตรมันต้องผูก ผูกมิตรไว้อะ อือ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็ ยังมีที่
ว้าย <chuckles> ที่ไทยเหรอคะ? ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ทำหลายชั่วโมงเลยเหรอคะ? โอ้โฮ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ คุณบ้านเป็นคนใจดีนะคะ <chuckles> ค่ะ บ้างเนาะ ช่วยบ้าง ค่ะ อืม เผื่อแบบบางครั้งเราก็มีปัญหา แล้วก็แบบว่าให้เขาช่วยอะไรบ้างนะคะ แบบว่าเป็นเพื่อนกัน ค่ะ อืม
อา ใช่ ๆ บางทีเรามีปัญหาค่ะ ใช่ เนี่ยมันก็ต้อง อะไรนะ เขาเรียกอะไรนะ แปะไว้ว่านี่เป็นบุญคุณของฉัน 1 ครั้ง <chuckles> เธอช่วย ๆ ฉันกลับ อะไรอย่างเงี้ย เออไหม ใช่ ๆ แล้วก็มีบางทีแบบไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง คนที่มาใหม่ได้เลื่อนตำแหน่งไปแบบตำแหน่งใหญ่กว่าเราแล้วก็เรารู้สึกว่า ท้อตรงที่แบบ เฮ้ย เราทำมาตั้ง 5 ปีอะ แล้วทำไมเราตำแหน่งที่เดิมอยู่เลย ทำไมเราไม่ได้ ข เลื่อนขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่แล้วก็มีท้อบ้าง ไปคุยกับหัวหน้าบ้างว่า แบบอยากได้เลื่อนตำแหน่งคุหน้า <chuckles> อย่างเงี้ย
ดี ๆ นะคะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อา อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ คุณบ้านนี่ทำบริษัทเดิมเลยเหรอคะ? แบบ 8 ปีนี่คือ
เออ ก็มี ไม่ ไม่ค่ะ ก็คือมี อ่า จบ จบใหม่นะ ก็ทำประมาณ เอ่อ ครึ่งปีค่ะ งานแรก First jobber ครึ่งปี แล้วก็งานที่ สอง อะทำอยู่ปีหนึ่ง แล้วก็งานที่ 3 อะทำอยู่ 6 ปี ก่อนที่จะมาอเมริกา ใช่ค่ะ งานที่ สาม นี่รักมาก มัน มันเป็นงานที่แบบจบแล้วก็ จบมาสายนี้ได้มีสวัสดิการต่าง ๆ เป็นพนักงานออฟฟิศเลยแหละ
อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ โอ้ นานนะคะ นานมากค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ อ๋อ อะไรที่แบบ
ใช่ ได้สวัสดิการ ใช่ค่ะ เออ รักษาพยาบาลอะไรใด ๆ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ ใช่ แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะ มันก็จะเป็นที่จะต้องมาอเมริกาเนาะ เพราะว่ามันก็อยากได้ความสำเร็จที่มันเพิ่มขึ้น อะไรอย่างเงี้ย
สวัสดิการดี เงินเดือนดีใช่ไหมคะ? อ๋อ ดีเลยค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อา ถูกต้องค่ะ ก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณบ้านมากนะคะ สำหรับการมาแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์แบบท้อแท้เกี่ยวกับงานน่ะค่ะ
เออ ได้เลยค่ะ เช่นกันค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลย ก็หวังว่า คนเราจะ เอ่อ หายความท้อแท้ไปสักนิดหนึ่งเนาะ เราก็กลับมาสู้กันอีกค่ะ ได้ค่ะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
ค่ะ ค่ะ อือ ได้ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ วันมีโอกาสไว้คุยกันค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ